Oye, fíjate que últimamente tengo un tema con mi esposa, eh, es relativo al tema de las tareas del hogar, ¿sabes? Eh, mira, sí bien ella y yo no tenemos como que una repartición específica, eh, sí cumplimos como que algunas tareas como de una manera más recurrente uno y otras otro, ¿no? Entonces, lo últi lo único que está pasando últimamente, o con lo que me siento, pues, inseguro de poder abordar con ella, no sé, si me puedas llegar a <chuckles> dar un consejo, es que realmente yo siempre trato de adelantarme un poco, ¿sabes?, tratar de que ella, eh, cuando llegue del trabajo no tenga que hacer demasiado. Entonces, normalmente, yo suelo hacer esta parte de, eh, casi casi tomar todo el el tema de limpieza del hogar, porque realmente no tengo un un problema, ¿no?, me gusta que ella llegue y se pueda sentir como que en la confianza de poder tomar su descanso sin necesidad de, eh, pues, vaya a tener que hacer algo en la casa, ni nada de esto. Pero, sí hay algo que está pasando que noto muy recurrentemente, y es que <giggles> últimamente, llega y como que todo lo que hace es como desordenar, ¿sabes?, o sea, como que ya está como en esa comodidad de que prácticamente, como sabe que yo lo hago, no no digo que lo haga maliciosamente, pero sí, como que ya esta confianza que tiene, o esta comodidad, pues, sí la lleva, de repente, a a que llega y y sus cosas las deja ahí en donde caigan, porque igual sabe que al final yo las voy a recoger, o que me voy a adelantar. Eh, e incluso, pues, ya no, digamos, como cosas simples como levantar los platos cuando comemos o algo así, como que ya no tiene esa intención, ¿sabes? de de ayudarme a que no esté tan tan desorganizado y que precisamente, si yo ya me estoy adelantando, pues, que me ayude a hacer como las cosas más fáciles. Pero, no se lo quiero mencionar de una forma que suene agresiva o que la haga sentir a ella que debería de sentir culpa, porque yo intento hacer un poco más en en cuestión de las tareas del hogar. No sé, ¿tú qué me podrías recomendar?
Ujú. Mm. Ujú. Ujú. Ujú. Ya. Sí, te entiendo. Entiendo que lo haces así con mucho cariño y todo, y claro, aunque estás de esa disposición de hacerlo, pues sí, se siente feíto, ¿no?, así como decir: "Ay, todo lo que hice, otra vez ya se <laughs> desordenó", ¿no?, entonces, bueno, es totalmente entendible esto y bueno, claro, o sea, es algo que sí, se podría tratar así con con tu esposa, eh, siempre hablando yo creo que desde desde el amor, ¿no?, o sea, a lo mejor ella, pues, como tú dices, no lo hace maliciosamente, lo da por sentado, pero, a lo mejor diciéndole así desde el amor, así como de: "Oye, cariño, mira, eh, yo sé que llegas muy cansada y todo", pero bueno, eh, "Será", a lo mejor puedes a decir un poquito, "Será que" no sé, qué acti eh, por ejemplo, qué desordene, ¿no?, pero, "Será que esto, mira, hice este lugar como para que lo puedas así organizar y mañana, pues, no me cueste tanto trabajo, este, pues, eh, hacer la casa, y así tú también tengas, este, tu espacio más así, bonito", no sé, cómo crees que pudiera reaccionar a este tipo de a lo mejor es como no la plática tal cual, pero, así como de indirectamente, al principio darle esas ideas de: "Ay, mira, puse este lugar como para que aquí dejes tus cosas o mira, mi amor, aquí lo puedes, este, poner", y este, y no sé, va a ser como más sencillo para los 2. No sé, cómo lo veas.
<chuckles> <laughs> Sí. Ujú. Ah, pues sí podría ser una una buena idea conver conversarlo, perdón, de una manera como más directa con ella, pero bueno, lo que yo tengo como un temor es que más que el que ella se llegue a molestar, que llegue a sentir como que yo le recrimino las cosas, ¿sabes? O como decimos, eh, decimos por aquí, que que llegó a cantar esos favores, eh en plan de reprochárselos o o de que ella se tenga que sentir como responsable de que no ha hecho una u otra cosa. Entonces eso es lo que realmente tengo como que ese miedo, porque al final sé que si le pido su apoyo, va a estar ahí. Pero, eh si no no quiero definitivamente que lo sienta ya como que me debe algo o o algo por el estilo, ¿sabes? Entonces, eh, bueno, para para darte un un poquito más de contexto, las cosas que llega como a a dejar regadas, pues es es prácticamente todo, ¿no?, si llega y se quita, no sé, su su saco, pues lo lo deja por ahí, chamarras, este, incluso, pues, como te decía, ¿no?, los trastos que de repente baja y se prepara algo, y y ya cuando despierta el siguiente día, pues ya hay mucho desorden, ¿no?, que hacer y, pues, básicamente, se resume a a que estas cosillas, como que ella no les dé importancia de que estén ahí o no. Em, porque, pues, al final siempre está está limpio, ¿no?, pero pues sí son son ese tipo de de acciones, ¿no?, que per se ella quiere ensuciar, sino que más bien es como que esta parte de hacérsele fácil dejar un vaso en cualquier lugar de la casa, en lugar de llevarlo, pues directamente a donde van los trastes sucios o cosillas por así.
Mm. Mm. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Claro. Bueno, sí, lo que comentas tienes toda la razón, ¿no?, Pero igual mira, es algo muy bueno que sientas que que tu pareja, bueno, tu esposa sí puede, eh, entenderlo. Eso ya es como una cuestión muy positiva, pero a lo mejor tal cual como me lo has dicho así siempre, yo creo que la honestidad vale muchísimo en estos casos y yo creo que como te decía al inicio de hablar con amor y por ejemplo, ahora con honestidad, así como dijiste: "Mira, a mí me encanta hacer esto, ¿sabes? O sea o sea, me encanta que llegues y esté todo limpio y todo, pero, mm mm, sí me o sea, sí me, eh, ayudarías mucho si pudieras sí pudiéramos ver la forma" o sea, por ejemplo, incluso le puedes decir de: "A ti qué te parecería o qué podríamos poner como para que te sea más sencillo, pues poner, no sé tu ropa en un lugar. ¿Qué qué podría hacer como para consentirte en este aspecto, ¿no?"
Ujú. Ujú.
Como pasarlo a la lada así de de que estás pensando como en consentirla más y que quieres así como que, este, hacerlo por ella, ¿no?, y que y sí dejarle como, pues, muy claro. Te digo desde el amor, no así como de: "Yo estoy haciendo esto", no, o sea, así desde el amor de que a ti te gusta hacerlo este, pero bueno, que que necesitarías un un poquito de ayuda para seguir haciéndola, que se consienta más y a lo mejor hasta incluso decirle: "Mira, hace tiempo que que yo estoy como que volviendo a organizar, pues puedo hacer otra cosa. A lo mejor te puedo hacer una cenita o algo así", ¿sabes? Y como cambiársela en el aspecto de que ese tiempo que que estás invirtiendo en arreglar cosas que, pues, realmente, pues, se pueden poner así en su lugar y todo, pues lo pueden disfrutar también ustedes de otra manera.
Sí. Sí, totalmente. Creo que ese acercamiento me me gusta mucho, creo que me estás dando una perspectiva muy valiosa, porque sí, al final es algo que le quería comentar, pero pues, como ese miedo que te decía, creo que sí, justo si si tengo como que ese acercamiento correcto, ella puede llegar a sentirlo más que como un reclamo, como algo que incluso puede llegar a ser positivo para los dos. Entonces lo voy a intentar y y también hay otra situación que <chuckles> justo ya que me estás ayudando con eso, me gustaría como comentarte. Y y es también, ¿no?, respectivo al tema de de las tareas del hogar que pasa algo, eh, que cuando ella me ve, por ejemplo, hacer algo y no le gusta, como que me lo me lo dice como muy directo, ¿sabes?, como de: "No es que, así no se hace y se hace de esta forma", pero también, pasa que si yo lo hago y ella no se da cuenta que lo hice, realmente no hay como que una diferencia, ¿sabes?, no no es una vaya, eh, el hacer las cosas como e a ella le gusta que se hagan o como yo lo s lo hago normalmente. Realmente, en el resultado final no tiene ninguna diferencia, pero si ella me ve haciéndolo sí como que intenta meterse en esta parte de de que las cosas se hagan casi casi con los pasos que a ella le gustan, ¿no?, e incluso, pues, precisamente por eso de que yo intento adelantarme, llega a generar como que este conflicto de de que ella lo haga, porque piensa que no lo hago como a ella le gusta, y y de nuevo, no es como que me exija a mí hacerlo, pero sí es como de bueno, yo lo hago mejor, ¿no?, y y pues eso, entonces, también, no sé, cómo cómo tocar este tipo de temas con ella.
Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Bueno, aquí sí, obviamente es, eh, la comunicación va a ser superimportante, ¿no?, porque entiendo esta parte que dices yo lo hago así como desde el cariño para que ella esté así como que, pues, más tranquila cuando llegue y todo. Pero bueno, esta parte que no hay reconocimiento, ¿no?, o sea, este, o que sí te ve haciendo, pues, es como que está mal. A lo mejor es un poquito como hablarlo. Puedes intentar varias cosas. Yo te las diré y me dices que pudiera aplicar a lo mejor ciertos pasos. Este podría ser, por ejemplo, 1 cuando ya, pues, te diga: "No, es que así no se hace, este, yo lo hago yo lo hago a mi manera, lo que sea", puede ser así de: "Oye, pues, entonces, este, mira, ¿qué te parece si lo hacemos, este, juntos, así nos lo no me enseñas y todo y me puedes decir así como, mm, qué horario, qué día te va bien y podemos hacer las cosas nosotros juntos", ¿no?, este, o este si quieres, pues, nos podemos dividir las tareas. Yo sé y entiendo que tú lo quieres hacer como para consentirla, pero bueno, también, eh, digamos, que si te está haciendo un poquito así, como sentirte un poquito mal, pues, a lo mejor también dividirlas y quitarte esa presión, o sea, ¿sabes?, o sea, tú lo haces, pues, de buena onda, pero si no, pues puede ser así como de manera amorosa decirle: "Pues lo hacemos los 2". Vamos a decir hacer una esta actividad nosotros juntos y a lo mejor hasta ella también va a valorar más y va, o sea, a valorar más en el aspecto de de no desorganizar todo y así, pero, manejándolo así como te digo, sin reproche ni nada. Y bueno, eso sería como una una un consejo que te daría y el otro. Bueno, pues, este totalmente así sería como de de: "Oye", pues pues bueno, básicamente sería lo mismo, así como de: "Cuándo nos podemos organizar, o si nos podemos así, este, dividir las tareas", o y también a otro que te quería decir es, si tú quieres seguir haciendo las tareas y todo también decirle: "Oye, este, amor, la verdad es que, o sea, yo creo que", eh, también. Esta es la parte de comprensión de parejas, no así como de: "Mira, la verdad, yo a veces hago cosas y no es como que quiero que me hagas fiesta ni nada, pero, sí sentiría bonito de que, pues no sé, que que te diera, o sea, como que me hicieras sentir que te das cuenta, porque a lo mejor sí te das cuenta, pero no me dices, y a mí me hace sentir bien, porque así siento que, pues, lo que estoy haciendo tú lo notas, y y también te te hace sentir bien a ti", ¿no sé, cómo ves esto que te estoy planteando?
<chuckles> Sí. Sí. Ujú. Totalmente de acuerdo contigo, la verdad es que sí, no no lo había pensado así, y creo que es algo que puede llegar a ser muy positivo para ambos, em, también el el hecho de que me llegue a ayudar, pues, justo como quedarse en ese punto que yo la verdad, es que no había visto, en este plan de querer solucionarles la vida, básicamente, porque, pues, ella al final sale a trabajar y yo trabajo desde casa, entonces, para mí es un poco más sencillo, pero, eh, justo quizá, el el tema de ayúdame a hacerlo, vamos a ver cómo podemos como organizar esas ideas de hacerlo de una forma en la que los 2 nos sintamos, pues, bien al respecto de cómo se hicieron las cosas, incluso, eh, como lo decías, ¿no?, de de vamos a agarrar este tiempo para para limpiar la casa y tal. Eh, yo creo que, mm, mata muchos pájaros de un solo tiro, que es es precisamente el el aprender, ¿no?, a a a cómo pueden llegar a a coordinarse las cosas para que sea, pues, algo que nos nos deje con un buen sentir a ambos y que también ella pueda llegar a a valorar esta parte de a bueno, se hace tal y tal, entonces, pues, no me quita nada, quizá, eh, dejar las cosas un poco más organizadas o tal. Entonces, sí, totalmente creo que son grandes consejos que voy a empezar a implementar y y sobre todo cuidar ese acercamiento que tengo directamente con ella, para que para que lo sienta como un cambio positivo, que creo que eso es algo que yo no había visto o no, eh, no me había planteado, entonces, muchísimas gracias. No tienes una idea de cómo me ayuda esto que me estás diciendo.
Ujú. Ujú. Ay, de nada. Qué bueno que te han servido esos consejos. Y ya sabes que si necesitas platicar o algo nuevamente, aquí estaré.